Здравствуйте!
Здравствуйте, добрый день!
Давайте вот поговорим про образование. Вот как вы считаете, м, как интернет влияет на образование? Сильно ли изменились
Мгм.
критерии, да, всего этого.
Конечно влияет! Очень сильно повлияло, потому что я я, наверно, могу сравнить свою школьную жизнь, когда не было интернета, и потом уже в университете. И вот последний год я тоже еще раз училась. Это совсем другой <chuckles> вид образования был.
Ага. Да, это точно. Ага. Ага ага. Ага. А, ну да, это совершенно иначе всё, да? <chuckles>
Да, абсолютно всё по-другому. Всё намного более доступно. Информации можно найти много. Не только, например, искать какие-то идти в библиотеку и искать информацию в каких-то старых толстых учебниках.
Мгм. Да. Ага. Ага. Да-да-да, это точно. Еще и найди в этих толстых учебниках нужное, да?
А. Да, там пока что-то найдешь. Или это как, знаете, раньше словари были иностранного языка, такие огромные, толстые.
Мгм. Да, я так тоже еще застала обучение языка, э, со словарем.
Это ж пока там 1 слово найдешь, там полдня пройдет. <chuckles> А
Мгм. Это точно, это, честно говоря, прям напрягало. Они еще такие толстенные! <chuckles>
Да, согласна. А а, сейчас просто Google Translate. Хоп-хоп. Или ChatGPT. Тоже вообще без проблем.
Мгм. СhatGPT лучше переводит, если текст вообще прям, ну и вообще по контексту он гораздо лучше переводит. Он понимает просто контекст, а, "Гугл", он там 1 берет то, что у него попалось и всё.
Да, намного. Мгм. Да, Google, конечно, Translate. Ну, так, если какие-то отдельные слова по-быстрому может перевести. Ничего.
Да, если отдельное слово, нора нормально, да. Если если предложение, то уже лучше, да, чат. Это точно. Я я м. Мгм.
Еще ничего. <chuckles> Да. Согласна. Я вот даже для диплома ChatGPT использовала. Ну, как не для написания, а для коррекции, э, предложений, например, на английском.
Вот уже сейчас, да?
Ну да, я вот уже защитилась. Ну ну, как, там предложения мои были, но мне надо было их, ну, в таком формальном стиле больше написать.
На на нынешнее образование, да? Мгм. А, ну конечно, да. То есть стиль поправить, да?
И я Ну да. И пот потому что я всё-таки не носитель языка и мне как-то, наверно, сложно так хорошими, красивым языком писать. <chuckles>
Мгм. Конечно. Даже очень. Даже если вы хорошо язык знаете, всё равно писать- это уже, ну, другое да,? <chuckles> Это
Да, согласна. Но д я не уверена даже, что и на русском бы я вот хорошо прям в таком <grunts> академической форме писала бы, наверное.
Чтобы именно отвечало. Мгм. Мгм, мгм. Да, и на русском бы я б тоже дала бы "Чату GPT" что-то проверить, в принципе.
Да и, что-то подкорректировать. Вот, я тоже. Поэтому вот в этих, а, моментах он очень помогает, я бы сказала, и упрощает, и убыстряет вообще сам процесс.
Ага. О, это точно, особенно вот, э, по изучению языка. Вот у меня, э, <grunts> были разные вот. То есть я изучала с ре и с репетитором, и когда словари были, да. То есть это в м пока найдешь слово, пока найдешь его значение, там же вот написано слово, а у него там 50 значений разных, да, может быть. И во Да. И ты ищешь, какое твое значение, да. <chuckles> То есть ну вообще конечно ты
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. На две страницы. <chuckles> Ой, ну это действительно, это так долго было и так мучительно, что
Мгм. Плюс, чтобы что-то послушать, какие-то диалоги, нам нужно было идти, э, вот в университете в лингафонный кабинет, там, значит, выбирать, э, ну какие-то номера, да, которые нам сказали, вот это всё слушать. То есть, это специальное действо было такое отдельное.
Ага. А у а у вас лингвистический университет был?
А, ну, у меня МГИМО, там с языками. По-моему, 2 языка у нас было, и, э, это было начало двухтысячных, и вот образование пока еще такое было, то есть нужно было идти в лингафонный кабинет. Плюс еще иногда, э, ставили, э, эти, диски или даже какие-то учителя, даже на кассете что-то ставили, да.
Мгм. А, ну, на дисках, да, бывало. Да вот! А, вот это я вспомнила, да, что нам какие-то кассеты или диски тоже ставили где-то. <chuckles>
Мгм. Да. То есть, на самих вот занятиях, э, она могла, да, вот на маленьком вот, э, магнитофоне что-то поставить. А уже когда давала задание самостоятельное, то есть мы шли в лингафонный кабинет, потому что это нельзя было, да, вот с пойти и зайти в интернет, переслать по "Телеграму" да и сразу всё послушать, да.
Да. Да. Мгм. Ну да и Да, и ещё н н интернета не было, технологий не было, поэтому, э, ничего, нигде не найдешь.
Мгм. Не, ну интернет был, но они просто, э, не такие были продвинутые. То есть, э, и интернет сильно отличался от сегодняшнего. Там были анекдот анекдоты, да. <chuckles> Всякие сайты знакомств были уже, э, что-то такое.
Н-да, если это самое начало, когда Н-да, если когда там еще даже по модему, я помню там и странички, то они с трудом грузились, вот элементарные сайты с картинками.
У у у меня дома не было. У нас вот, опять же, это было ну можно было в институте пойти в зал, да, и з там в интернет зайти. А
Ну, кстати, да, не у вс не у всех же еще и компьютеры дома были, как <chuckles>
Да, у у меня был компьютер, ну потому что вот работы нужно было писать для института, а, но и он не был подключен к интернету. У меня интернет уже, наверно, году в 2004, ну и уже как я закончила, или в две тыще пятом, наверно, появился дома по вот по модему. <chuckles>
как вариант. Ага. Ага. Вот я пытаюсь вспомнить, когда у м Но я вот не помню, когда у меня интернет появился, кажется кажется на каких-то последних, может быть, в последнем году школы или в университете тоже, не помню. Но не суть. Э.
Мгм. Ну да, это было сложно в любом случае. То есть это н Мгм.
Да, а сейчас открываешь "Ютуб", и там любые диалоги можно разного уровня найти.
Так та так там еще прекрасно, так. Вообще. В там там столько выбора вообще! Это и носитель, и не носитель, чтоб объяснил на твоем языке. Да, то есть ну вообще. Это Мгм.
Да, и разные диалекты, если там, и разные какие-то акценты, если тебе хочется там послушать, поизучать. И
Ну, вот это просто шикарно, мне очень нравится. Я вот испанский изучала, я сначала начинала именно слушать побольше, потому что вот у меня в институте был английский и французский. И, м, французский и вот у нас не было такого вот нет, я не была так наслушана, его. <chuckles> Наслушанность была слабая, скажем так. Ну, что я там иду 2 раза в неделю, да, слушать в кабинет, этот, и всё. Это ж не то, что там в любой момент включил, да, и слушаешь.
Согласна. Согласна. Мгм, мгм. Ага. Мгм. Ну да, это, кажется Ну да, 2 раза в неделю- это очень мало. Для практики языка, мне кажется, вот надо вот прям постоя
Не не, именно слушать. Потому что, э, та так-то у нас был 5 раз в неделю язык.
Ну вот да, э. Ну, хо хотя бы даже в слушательной практике, так сказать. Ну, прям вот.
Мгм. Именно слушательная была вот такая, да. Мгм.
Мгм. Ну это и действительно недостаточно. А сейчас, мне кажется, многие очень быстро, ну <grunts> быстрее намного изуч <grunts> учат языки, вот именно потому, что много возможностей. И тоже и слушать, и даже, возможно, разговаривать с кем-то можно.
Мгм. Да, ну вот, вы знаете, вот скока я вот тут людей знаю, вот многие 3 года живут, и очень многие до сих пор очень так себе говорят. <chuckles>
Но это просто, наверно, мотивации нет. Так-то, если бы она была, то, наверное, бы всё-таки
Ну, вот, а как нет мотивации? Они же живут в стране и, э, <exhales> с трудом могут объясниться. Не, кто-то неплохо, э, с это я не говорю, что все, конечно. Но есть те, кто вообще, э, ничего не могут, и они, ну они просто не учили, да, то есть, вот. Ну, для меня это странно. Мгм.
Ага. Ну, вы знаете, там если, например, вот ты приезжаешь и общаешься, наверно, в своем таком пузыре, например, русскоязычном, то получается как будто бы тебе и несильно надо. А в если уже
Мгм. А а, потом ты просишь кого-то пойти с тобой в мэрию и перевести тебе. <chuckles> Ну, тоже, конечно. Вот, для меня это напряжно было бы.
Да, м. Да. А потом, м, надо и искать людей, которые <chuckles> Ну для меня тоже. Я считаю, что всё-таки, если живешь где-то уже на постоянной основе, язык всё-таки надо знать местный.
Да. И я даже не знала, на сколько мы приехали, то есть, м может, на год, может, на два. Но вот в итоге 3 уже, и не там не еще, наверно, подзадержимся всё-таки. И и я всё равно его начала учить, то есть, даже если на год, э, всё равно. Э, ну, это, во-первых, это язык очень полезный. Испанский, ну вообще- это как-бы, м, 2 по распростра ну. Да, наверно, 2.
Ага. <chuckles> М Ну, испанский да, та там же много вся Южная Америка там на нем говорит и
Ну, вот, да. Это для путешествий очень полезно. Я вот когда путешествовала, мне вот как раз очень не хватало испанского в Латинской Америке. То есть я там понимала что-то, да, и и всё. А <grunts> сказать уже ничего не могла, а они английского не знают. Ну и вот пытаешься объясниться там как-то, да. Интернета тоже нет, да, чтобы перевести. <chuckles>
Путешествия, да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. <chuckles> Жестами, я я язык жестов подключается. Ну, кстати, сейчас уже с технологиями, тоже возможно, и с переводом тоже будет попроще, что можно
Да.
Э в ну в наушники там даже какие-нибудь перео переводчики встроить. Что кто-то говорит на одном языке, а вы слышите уже переведенное на своем языке. Да.
Да, так э э эп "Эппл" обещает в этом году такие наушники сделать, что будет чуть ли не синхронный перевод, а может даже и синхронный.
Да. Вот это интересно, вообще насколько технологии, э, дойдут, <chuckles> зайдут <chuckles> далеко <chuckles> в будущем.
Ну э это классно, да, особенно для каких-то языков, не знаю, типа китайский, японский, да, для путешествий. Ну, то есть вот, э, ну не выучишь же все языки, да? <chuckles>
Который не вы не выучишь за за пару месяцев как-то, хотя бы на каком-то базовом уровне.
Да-да-да. Ну да. Потому что е е европейский, ну, кроме венгерского, наверно, в принципе, э, за пару недель можно, ну, какие-то основные фразы, да, выучить, чтобы что-то говорить. Да, там
Да, тем более многие, может быть, похожи. Вот испанский, итальянский, даже может быть чуть-чуть португальский, там можно похожие слова.
Да. Мгм. Очень даже похож португальский. Он по произношению другой, но на испанский он очень похож по словам, по строению. Французский тоже, но там произношение сложное. Ну вот.
Мгм. Мгм. Ну да. Ну ну, наверное, если вы письменно видите, да, слово написано, вы можете чуть-чуть понять. <chuckles>
Да, да, да. Мгм. Я так итальянский хорошо понимаю. Вот когда написано и и даже когда говорят очень много понимаю, я просто сказать не могу. <chuckles>
Ага. Мгм, мгм.
<chuckles> Вот это, в принципе, помогает, да. А а португальцы вообще они все испанский понимают. Вот я была в Португалии, я там с ними на испанском говорю и они всё меня понимали вообще. Да, они всё понимали.
Ну да. Они вас понимают, да? А вы их, когда они уже вам на португальском говорили?
Ну, вот, э, там уже только догадываться, потому что у них вот вот эти вот шипящие они н сильно меняют звучание языка, <chuckles> поэтому там сложнее всё-таки. Но можно, да? Вот, знаете, всё равно, вот если вслушиваться, можно догадаться вот, потому что они очень похожи с испанским, на самом деле. Мне кажется, прям вот <grunts> больше, чем каталонский вот с испанским, который вот в самой Испании находится, да. Каталония.
<chuckles> А. Да, наверное, там уже Да. Либо попривыкнуть на надо. Мгм. <chuckles> Ну да, к к каж кажется, что да. Так и есть. А как вы относитесь, например, к онлайн-образованию? Сейчас же тоже много различных онлайн ун университетов, программ, которые можно Да, Coursera, например.
Мгм. О, прекрасно! Да. Да! Ну вот как на "Курсере", да, там же можно вообще учиться, э, в "Лиге плюща", да, в уни в каком-нибудь ВУЗе "Лиги плюща", э, п почти бесплатно, да, там за какие-то небольшие деньги. Не о прекрасно отношусь.
Мгм. Да. Но там либо действительно небольшие, либо есть какие-то даже бесплатные программы, там курсы небольшие.
Да, либо можно стипендию у них запросить. Ну, то есть, как бы стипендию, то есть просто, э, запросить бесплатное обучение и обосновать это. Да, и они, э, обычно удовлетворяют просьбу, <swallows> соответственно, э, там прям прекрасно, там есть образование от "Гугла" по, м, диджитал-маркетинг, да, то есть, ну, вот такие вот прям полезные профессии.
Мгм. Мгм. Ага. Наверно, да, н наверно, прям очень достойные, мне кажется, там преподаватели.
Мгм. Вот, ну да. У у меня знакомые з заканчивали и вот, э, прям даже им помогло. То есть вот, э, до этого они какое-то от "Яндекса" ж, по-моему, образование получали, ну, курсы тоже. "Яндекс Практикум", да, вот, э, тоже хорошая, кстати, но, а, вот "Гугл" им больше помог и даже вот, в принципе, устроились, то есть, вот, э, помогло реально.
От "Яндекса" тоже есть, да. Не помню. Мгм. Да-да-да. Встречала. М. Мгм. Классно, классно! Ну, вот, я считаю, да, что сейчас, в в связи с развитием технологий, ну, прям образование намного более доступно стало, даже, и, наверное, и если нет особо финансов много на него.
Мгм. Мгм. Да. Конечно, тут только лень может, э, и нежелание препятствовать, на самом деле. <chuckles>
Да. Да, согласна. Тут, действительно, было бы желание, а все возможности есть. Нам современный мир предоставил.
Мгм. Даже есть вот Да. Даже д даже "Ютуб" тоже, там стока всего можно выучить. Даже не брать вот какие-то программы, да, вот официальные. Просто даже на "Ютубе" можно много выучить. Вот главное- просто желание, ну, усидчивость, да, вот готовность всё вот это организовывать самостоятельно, что никто тебя пинать не будет оценками. Да? <chuckles>
Мгм. Да. Да, это правда. На "Ютубе" на самом деле очень много классных видео, даже визуально сделанных так, что тебе становится понятно какие-то сложные концепты, какие-то сложные темы. Например, вот у меня тоже и инженерное больше образование. И вот когда я щас переучивалась немного, там очень много было мне непонятных вещей, которые и у профессоры в университетах не могли нормально объяснить. Ну то есть, вообще ничего не понятно было. Заходишь на "Ютуб", начинаешь кого-то гу гуглить, да, и там всё так, э, элементарно, интуитивно, с какой-то хорошей визуализацией сделаны видео и тебе становится всё понятно. И ты такой: "Вау! А что, так можно было?" <chuckles>
Мгм. Ага. Ага ага. Мгм. Ага. Ну да-да-да. И там объясняют, да? <chuckles> Ничего себе. Классно! Ага. Ну да, шикарно. Я тоже так на самом деле делаю, когда, а, обучалась вот тоже вот я в "Яндекс Практикуме", тоже обучалась. Но я не пошла в итоге по этой профессии работать. Но, а а объяснение я тоже иногда, вот, э, хотя там хорошо преподавали, я вот ничего с не скажу, но иногда, всё-таки, объяснение другого человека немножко с другой стороны- оно как-то, ну, понятнее становится. То есть вот Да.
Ага. Мгм. Мгм. Пом помогает. Бы бывает, что просто, в принципе, какой-то. Вот, оп опять же, одну тему можно рассмотреть с разных сторон, и когда, э, рассматриваешь с разных сторон
Да, и вот какой-то взгляд другой. Да. Мгм.
Да, такой более понятно что ли становится как-то. А, вот откуда всё берется! <chuckles>
Мгм. Я согласна, да. У и по ну, по языкам вооб вообще, конечно, там "Ютуб" просто <chuckles> вне конкуренции. Да. <chuckles>
Мгм. Согласна, согласна. Ой, очень спасает! Поэтому.
Мгм.
Не знаю, иногда так такое ощущение, что и пла вот платишь вроде бы за обучение довольно много, а в в итоге получается, что всё более доступное есть, да, в интернете, что ты сама можешь найти, и что в итоге ты сам самообразовываешься. И другие люди, а не твои профессоры, объясняют лучше тебе эту тему.
Ага. Ага. Самообразовываешься, да? Ага. Мгм. Я согласна, что, ну самообразование сейчас никуда от этого не деться. Потому что нельзя, как раньше, отучиться 5 лет, да, там в институте и и на этом всё. Нужно всё время чему-то учиться, повышать квалификацию. Да? <chuckles> Вот. Мгм.
Мгм, мгм. Согласна. Да, сейчас всё там какими-то вот супер быстрыми темпами развивается, я вот особенно технологии, что просто невозможно на одном знании этом выжить. Оно обязательно, что-то поменяется <chuckles> в ближайший год.
Мгм. Да, сто процентов. Мгм. Да, как минимум раз в год нужно, э, что-то новое учить уже, да? <chuckles> Но, в целом, мне это нравится, да. Н м м я люблю учиться, поэтому Да. Это, у у нас нескучно теперь нам, да? <chuckles> Да, спасибо!
Да, постоянно нужно. Ну такая динамичная жизнь, я бы сказала, у нас сейчас. <chuckles> Да, <chuckles> совсем.